Ah. Mhm.
Und im Prinzip bis auf Mais, den liebt er, hasst er jegliche Form von gekochtem Gemüse.
Mhm. Ah, ist ja auch interessant, ne? Ja, mhm.
Also, so Mais am Kolben, den mag er super gern, den kannst du ihm gegrillt, gekocht, wie auch immer, geben, das liebt er. Aber gekochtes Gemüse, äh wie der Teufel das Weihwasser.
Mhm. Mhm. Ach. Okay. Oh, wie machst du das dann? Tust du das dann nur bei dir und bei deiner Frau drauf oder tust du so, m m sage ich mal, die einzelnen Tu äh, Zutaten eher so auf den Tisch stellen und jeder kann sich dann nehmen, so wie er will oder wie? Ja.
Nei äh, ganz so einfach ist es eben nicht. Also, jetzt müssen wir noch die die die Trias o der Kinder mal vollenden. Da haben wir nämlich die Kleine wobei klein, sie ist ja Zwilling, also aber, äh, 'n bisschen kleiner. Und sie ist wiederum, ich würde mal sagen, eine geborene also, vegan ist sie nicht, aber sie ist auf je sie geborene Vegetarierin im Prinzip. Also, nein, ich habe überlegt, ob sie vielleicht vegan wäre, aber das ist sie nicht. Also, sie liebt schon Mi Milchspeisen, sie liebt Kä
<laughs> Mhm. Mhm. Vege ein Vegetarier dann vielleicht. Ja, mhm, ach, das ist doch schön. Mhm.
äh, und sie liebt jede Form von gekochtem Gemüse. Also, du kannst ihr rote
Also, ich habe es mir schon fast gedacht, als du vorhin erwähnt hast: „Hier, das eine Kind isst so viel Fleisch.“ Da habe ich gedacht: „Da gibt's bestimmt 1, das keins isst. Genau. <laughs>
Ganz genau. Ge also, sie isst Fleisch, aber wenn sie die Wahl hat und und niemand hinschaut, dann schubst sie das Fleisch eher vom Teller, als also, es gibt Fleisch, was sie mag, aber da ist sie eher so picky und „lieber lieber nicht“ als und aber Gemüse also, sie isst, äh, Hülsenfrüchte, sie isst, äh, rote Beete, sie liebt also, wirklich, du kannst jede Form von Gemüse und selbst wenn sie's dann mal nicht mag, sie wird's auf jeden Fall testen und probieren und hat auch immer Lust darauf, zu probieren. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Schön. Mhm. Mhm.